อ๋อ การเล่นโยคะใช่ไหมคะ? อา ใช่ ๆ เราก็คิด อา ค่ะเหมาะกับเด็ก เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนิดหนึ่ง หรือว่าอาจจะเป็นเหมือนผู้หญิงที่แบบ ไม่อยากออกกำลังกายหนัก ๆ ที่แบบมีเหงื่อหนัก ๆ หรือว่าไปแบบไปวิ่ง ไปทำอะไรที่มันแบบ หนัก ๆ ยก ยกแบบยกเวต อะไรเงี้ยค่ะ เล่นโยคะก็เป็นตัวเลือก
ครับผม ใช่ อือ ครับ ใช่เลยครับ ใช่ คือ บางครั้งโยคะ คือ ถ้าแบบเราแบบ มัน อะ เราขยับตัวแบบ อ่า บาลันซ์กะ กับ กับร่างกายเนี่ย ผมว่า เฮ้ย มันก็ดีอีกแบบนะครับ สนุกด้วยครับ <giggles> เคยไปครั้งหนึ่ง คือมีโอกาสไปครั้งหนึ่ง แต่ ม แต่เพราะว่ามันเป็นหญิงล้วนเลย เรา เราก็รู้สึกแบบ อืม ไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไร อะไรอย่างเงี้ยอะครับ <chuckles>
อืม ก็ ค่ะ <chuckles> อ๋อ เพราะผู้หญิงส่วนมากจะแบบมีการ อ่า เลือกเล่น โย คะมากกว่าเนาะ เพราะว่า อย่างที่บอกอะ ค่ะ
<chuckles> เออ ใช่ ครับ
อือฮึ เหมือนออกกำลังกายหนัก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม โอเค อันนี้แล้วตัวเองแบบ มีอะไรที่ควรระวัง? หรือว่าเตรียมตัวก่อนออกกำลังกายไหมคะ? ที่อยากจะแนะนำคนที่เพิ่งเริ่ม

อ๋อ ผมว่านะ ก่อนออกกำลัง กายเราควรศึกษาก่อน อ่า ว่าเราชอบในรูปแบบไหน เพราะว่าการออกกำลังกาย นี่มัน รูปแบบมันไม่ ไม่ ไม่ตายตัว คือเราเลียก เลือก กีฬาให้เหมาะกับเราอะครับผม แล้วก็ 2 คืออบอุ่นร่างกาย อา คือ อ่า รู้จักวิธีการ อา วอร์มร่างกาย แล้วก็อาหารที่เป็นประโยชน์ หลังจากเราออกกำลังกายแรกเริ่มเนี่ย มันอาจจะกล้ามเนื้อฉีก กล้ามเนื้อล้า อาจจะบาดเจ็บได้ เราก็หาวิธีแบบว่าอาจจะทาน้ำมัน อ เย็น ร้อน หรือว่า ประกบ อ่า ด้วย ด้วย เขาเรียกว่าถุงเย็นน่ะ ครับผม <chuckles> ครับ อืม
อือ ค่ะ อืม ค่ะ วอร์มร่างกาย อืม ค่ะ เฮ้ย ค่ะ อืม ค่ะ โอ๊ย เข้าใจ ๆ ก็คืออันนี้วิธีที่แบบเราอยากแนะนำ คนที่เพิ่งแบบ เริ่มออกกำลังกายอะค่ะ แล้วก็อยากให้ระวัง ก็คือ 1 เลย เราอยากให้แบบมีการวอร์มร่างกายก่อน ก็คืออาจจะแบบ เหมือน อ่า ยืดแขน ยืดขา หรือไม่ก็ก้มตัวแบบเพื่อวอร์ม วอร์มร่างกายก่อนการออกกำลังกายหนัก ๆ อะค่ะ เพราะว่า ถ้าสมมุติว่า มันไม่มีการวอร์มเลย แล้วก็ อ่า ไปออกกำลังกายแบบหนัก ๆ ไป วิ่งเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะทำให้แบบ เหมือนข้อเท้าอักเสบ ข้อเข่าอักเสบ หรือบางทีอะค่ะกล้ามเนื้ออักเสบเลยเนาะตรง อืม เพราะว่าเรา เราเคยเป็น ใช่ ค่ะ
ครับ คุณ อือ อือ ใช่เลยครับ เห็นด้วย ถูกต้องเลยครับ อืม ตกใจ ผมก็เคยเป็นครับ คือช่วง ค ช่วงแรก ๆ ที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเข้าวงการออกกำลัง กายครับ <chuckles>
อืม ค่ะ อุ๊ย! กล้ามเนื้ออักเสบเหรอคะ? อืม อุ๊ย ค่ะ ก็คือเป็นเพราะว่าไม่ ไม่ได้มีการวอร์มร่างกายก่อนถูกไหมคะ?
อือ ใช่ เลยพักไปหลายวันเลยอะครับผม กว่าจะเริ่มใหม่อีกครั้งก็ต้องใช้เวลา เลย <chuckles> ครับ ใช่เลยครับผม คือเห็นคนอื่นเขาวิ่ง อะ เราก็อยากจะวิ่งเลยอะครับ อ๋อ ปกติแล้วเขา ต อ๋อ เพิ่งรู้ว่าเขาต้องวอร์มร่างกายก่อนออก สตาร์ต วิ่ง โอ้ เข้าใจครับ อืม
อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่เราอยากให้แบบเตรียมตัวอะค่ะ ก็คือ หรือว่าอยากให้ระวัง ก็คืออย่าแบบ อย่ากิน น้ำ เยอะเกินไป ก่อนแบบออกกำลังกาย หรือว่า อ่า อย่ากินอาหารเลย เพราะว่าเหมือนเราเคยลองทานเนาะ เราหิวมาก ๆ อะค่ะ เราก็เลยลองทานแบบ ข้าวแบบมื้อเล็ก ๆ เนี่ย ไม่ได้เยอะ ไม่ได้แบบอะไรเลย ก่อนออกกำลังกายค่ะ แต่ว่าพอแบบทานข้าวแล้วไปออกกำลังกายปุ๊บ กลับกลายเป็นว่าเราแบบ ปวดท้อง แล้วก็จุกเสียดจนแบบยืนไม่ไหวตัวเอง นั่งก็ไม่ไหวแบบยืดตัวไม่ไหวเลย อืม อือฮึ
ครับ อา อือฮึ อะฮะ ครับ อ๋อ ครับ เข้าใจครับ ครับ เข้าใจเลย แสดงว่าเราควรแบบว่าจะ อ่า เหมือนกับ ว่าทานกล้วยหรืออะไรรองท้องนะครับ หลังจากออกกำลังกายค่อยไปกิน อา อ้อ โอเคเลยครับ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ เป็นแบบเบา ๆ หรือว่า อ่า เราแนะนำให้ทานหลังออกกำลังกายดีกว่า ก็คืออยากให้ทานก่อนหน้าออกกำลังกายสัก 2 ชั่วโมงเนาะ แล้วก็ไปออกกำลังกาย แล้วก็ค่อยทานหลังออกกำลังกายดีกว่า มันจะได้ เราด้วยเนาะ
ครับ อืม เห็นด้วยเลยครับ อืม ครับ อุ๊ย! ใช่เลยครับ อันนี้เป็นวิธีที่ดีมากเลยครับผม อืม ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ แล้วอันเนี้ยค่ะ ตัวเองคิดว่าแบบ เราควรตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ไหมคะในการออกกำลังกาย? อย่างเงี้ย เพื่อแบบให้เราอะค่ะมีกำลังใจในการออกกำลังกาย

ครับผม คือมัน มันมี มัน มันจะเกิดอาการจุก ใช่ไหมครับ คือเรา คือ คือเราต้องแบบว่า อา ถ้าผมจับใจความได้ คือเราต้อง อ่า ก้าวเล็ก ๆ ก่อน ใช่ไหม คือแบบเบา ๆ อ่า ไปหาหนัก ใช่ไหมครับ? อืม
ใช่ อืม ค่ะ ใช่ คือ เรา เราต้องเดินก่อน เริ่มจากแบบเดินอะค่ะ เดินเร็ว เพราะว่าเหมือนเดินเร็ว มัน มันก็คล้าย ๆ การวิ่งเนาะ แต่ว่ามันจะยกสเต็ปมาจากการเดินแบบธรรมดาอีกรอบหนึ่งอะค่ะ อืม แต่มัน มันจะช่วยแบบ ใช่ ที่เราไปอ่านเจอมา เขาบอกว่าเดินเร็ว อย่างเงี้ย มันเหมือนแบบได้สุขภาพ หรือว่าผอมเร็วกว่าการวิ่งด้วยซ้ำ แล้วก็ไม่ต้องไปจุกเสียดท้องอะค่ะ ใช่ ๆ อันนี้เรา อืม
อืม ผมว่าดีนะครับผม อืม ครับ อ๋อ จริงเหรอครับเนี่ย? โอ้ เพราะ อืม เพราะฉะนั้นผม เห็น เห็นคนสูงอายุตามสวนสาธารณะนะ ที่เขาจะเดินเร็วมากเลย <laughs> อ๋อ คือ ผมเพิ่ง เพิ่งได้คำตอบ ขอบคุณมากเลยครับ อืม โอเค
ค่ะ <laughs> ใช่ ค่ะ เฮ้ย จริง ๆ ก็คือการเดินเร็วอะ มันจะผอม อ่า หรือว่าสุขภาพดีก่า กว่าการวิ่งเนาะ เพราะว่าผู้ใหญ่ หรือว่าผู้สูงอายุบางท่านน่ะค่ะ อาจ จะ มีแบบข้อเข่าเสื่อมหรือว่าข้อเท้าเสื่อม แล้วมันไม่สามารถวิ่งได้แล้วอะค่ะ ตัวเอง ก็คือจะใช้การเดินเร็ว ตอนแรกเราก็มีการสงสัยนะว่า แบบ เฮ้ย ทำไมถึงไม่เลือกแบบเดินหรือว่าวิ่งไปเลย แบบนี้มันจะโอเคเหรอ? เราก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะ พอเราหาปุ๊บ กลาย เป็นว่า อา เราไปเจอข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมาก เขาบอกว่า การเดินเร็วอะค่ะ มันจะเผาผลาญแบบแคลอรีอะ ยิ่งกว่า ยิ่งกว่าการวิ่งอะค่ะ หรือว่า แบบ อืม หรือว่ายิ่งกว่าการเดินธรรมดา อืม คือมันจะผอมเร็ว มาก
อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ อืม ครับ โอ้ อือฮึ น่าสนใจมากเลยนะ คือแบบว่าเดินเร็วแบบมันเผาผลาญแคลอรีมากกว่าการวิ่ง เพราะว่า ผมว่าวิ่ง มัน มัน คือแต่ละ แต่ละก้าวมัน ก้าว ก้าว ผมว่ากว้างกว่าการแบบวิ่งเหยาะๆ เหยาะๆ คือเดินเร็วนะคะ ถ้า ถ้าเราคิดแบบ คิด คิดมองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับนะ แต่น่าสนใจมากเลยครับผม อือ
ค่ะ อืม ค่ะ แล้วอันนี้ตัวเองปกติมีการออกกำลังกาย หรือว่า อา อะไรบ้างไหมคะ?
ผม ผมก็เป็นสายออกกำลังกายเหมือนกันนะครับผม <chuckles> อะฮะ ก็มีบ้างที่ออกไปวิ่ง ออกไปเข้าฟิตเนส อะฮะ แล้วก็ว่าย น้ำ มั้งครับ อือฮึ
อืม ค่ะ ก็มีการออกกำลังกายเนาะ ค่ะ อุ๊ย แสดงว่าจะชอบเล่นแบบเป็นกีฬามากกว่า การ อา วิ่ง หรือเดิน หรือว่าไปออกกำลังกายในยิมใช่ไหมคะ?
ครับ ผม คือบาง คือผมว่า มัน การออกกำลังกายเนี่ยได้หลายอย่าง ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับ ร่างกายแข็งแรงทั้งแบบว่า อ่า สร้าง Mindset ที่ดี แล้วก็มีวินัยด้วยนะครับ อืม
อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ อันนี้จริงเลย แล้วสำหรับตัวเองอะค่ะ คิดว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่ อ่า อยากแนะนำสำหรับคนเพิ่งเริ่มออกกำลังกายอะ?